Olha, eu tenho muita dificuldade em adequar a linguagem do meu dia a dia, pois eu sou acadêmico, faço universidade, e tenho que usar uma linguagem mais coloquial, mais intelectual, no grupo acadêmico, e tenho muita dificuldade em separar isso. Quando saio da da universidade, da faculdade, pois meus meu grupo social, meus amigos, minha família, eh, não percebem aquilo que eu quero falar, e isso tem me deixado muito entristecido. Muito, muito mesmo.
Hum. Nossa, eu realmente imagino como é que você se sente, né, e posso imaginar, na verdade. Eh, porque realmente você traz, né, você se dedica tanto, você estuda, você é treinado pra isso, né, pra pra se desenvolver, e e, pelo que eu percebi, quando você sai desse ambiente, você acaba tendo mais dificuldade de se conectar através da comunicação com as pessoas que você convive, né. Eu realmente entendo, assim, essa esse teu desejo de de de ser mais claro, ter mais conectividade com as pessoas. Eh, deixa eu deixa eu entender pouquinho, assim. Eh, como é que você se sente quando você <clicks tongue> eh, apesar que você disse que te deixa mais triste, né. Eh, mas como você sente que as pessoas reagem quando você se posiciona, quando você fala da forma como você, pronto, eh, talvez seja dessa forma, né, e como é que elas reagem?
Exato, exatamente. Sim, sim. Eh eh eh, é triste porque elas não conseguem perceber, e a gente não mantêm um um diálogo comunicacional. Às vezes eu acho que eu estou falando, e a pessoa está só, ali, balançando a cabeça, dizendo que "sim", pra tentar não ser indelicada comigo ou, tam exatamente, deselegante. E e eu percebo que a a pessoa tá se esforçando, mas o problema não está nela, o problema está em mim, que não estou adequando uma linguagem mais, ah, informal, uma linguagem mais popular, e às vezes não acabo sendo claro. Isso também atrapalha até com vários tipos de grupos sociais que de convívio. E e quando eu percebo isso, eu já vejo que já já fiz algo de errado, que não fui bem compreendido, e eu preciso muito Eu queria desabafar aqui, contar algumas situações, e pedir um conselho, claro, pedir a tua ajuda.
Deselegante, né. Sim, claro. Eu já ia mesmo te perguntar, se você queria alguma dica, né, ou se você só queria desabafar. Mas olha, eu estou aqui, realmente, pra ouvir, né, ouvir as suas histórias aq e poder ver o que que, de uma forma mais objetiva, o que que eu posso fazer pra eu te ajudar, tá bem. Se você quiser falar pouquinho, trazer alguns exemplos pra mim, reais, né, práticos, pra eu poder perceber. Vamos lá.
Sim, sim. Sim, sim, claro, claro. Ah, por exemplo, em casa, né, então, temos 2 filhos, são crianças, tenho uma esposa, que ela não fez u u uma graduação acadêmica, né, uma faculdade. Então já tem uma linguagem mais popular. Ah, somos de regiões diferentes também, do país, então já temos um pouco de dificuldade com linguagens, ah, <clicks tongue> a adequadas de cada região, né. Nós temos somos de um país muito grande, e temos dif divergências regionais do linguajar, e isso também atrapalha quando eu insiro a linguagem acadêmica, uma linguagem não tão clara, né. Eu eu gosto muito, ah, pela minha formação, de falar numa linguagem onde eu alcance, ah, pessoas do do grau acadêmico, mas acabo por falhar até na minha própria casa, né. E meus filhos, eh, "Pai, não entendi. O que é que você quer dizer com isso?". Isso é é muito frustrante, porque eu eu deveria dar prioridade, acredito eu, para a minha casa, são pessoas que vão me acompanhar pelo resto da vida e, infelizmente, não tenho sido cumprido, hã, com exatidão nessa forma, né, de ser tão claro pra essas pessoas.
Hum. Ai, percebo. Entendi. Olha, que bacana ma que você acabou de falar, né. Que eu ia e e exatamente te perguntar também. Eh, eu acho muito bacana o seu filho te dar esse feedback, né, porque pelo que eu percebo, as pessoas não não somente balançam a cabeça ou ou tentam, ali, eh, ser agradável com você, mas eu acho que é o tem pessoas que te amam, né, e que estão te dando, de uma certa forma, um feedback, ali, na hora, né. Dizendo: "Olha", sendo sincero, verdadeiro, né, "Olha, eh, o que que o que que você quis dizer com isso? Né, eu eu eu preciso compreender melhor". Porque, realmente, a comunicação, né, é uma coisa interessante, eh, as pessoas di dizem assim, né: "Quando a alguém não entende, é porque a respon a responsabilidade é de quem comunica, né". Então então se eu não trouxer uma uma linguagem mais clara, mais objetiva, né, palavras mais simples, às vezes mais curtas, né, pra dar, realmente, tempo da pessoa processar. Então assim, eh, eu acho in interessante você continuar pedindo feedback, eh, para as pessoas. Você ouvir mais, e deixar com que elas sejam verdadeiras, e se elas forem verdadeiras, você não se sentir tão frustrado, porque isso é normal, isso acontece, né, a m a a grande maioria das pessoas, elas não se comunicam, né, elas não têm aquelas aquela comunicação tão assertiva, assim, né. Elas, eh eh, muita gente falha nisso, então eu acho que você compreender também, não ser tão exigente, não se sentir tão triste, são tão frustrado com isso, eu acho que pode te deixar mais calmo, né, mais tranquilo, até pra você se ser mais descontraído, e falar: "Olha olha, eu eu peço perdão aqui se eu se eu estou realmente trazendo uma linguagem mais rebuscada, né, mas eu vou mas eu vou realmente, aqui, procurar mudar, aqui, a forma de falar, pra que você compreenda melhor". E aí você tentar, então, eh, buscar realmente essas palavras mais mais diretas, mais simples, sabe, sempre lembrando, as pessoas elas querem se conectar. Elas não estão preocupadas muito com com as palavras muito muito rebuscadas, como eu falei, né. Elas querem conexão, às vezes é um olhar, às vezes é uma expressão não-verbal que você faz, né, que isso fala mais do que 1000 palavras, né.
Sim. Sim, com certeza. Sim, sim. Exato. Sim, sim. Faz sentido. Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Claro, eh, faz muito sentido isso que você está falando, porque, realmente, eu percebo que às vezes, por sermos de regiões muito diferentes, às vezes eu uso alguns trejeitos ou algumas expressões, eh eh, gestuais que, hã, facilitam a compreensão daquilo que às vezes eu falho na palavra, né, literalmente no no no intelecto, no no no rebuscado da palavra. E eu percebo que, às vezes, quando eu, eh eh, volto à minha infância, ou à minha adolescência, antes de entrar na academia, eu faço esse processo de tentar buscar algo, algum trejeito da minha região em que as pessoas se conhecem e se conectam. Temos pessoas de várias regiões, e elas acabam compreendendo melhor, sabe, isso que você f isso isso que você falou faz bastante sentido. E aí é um start, onde quando percebo que, aí então, estou buscando um caminho muito distante da forma da da da formação de frases, de palavras, e é é é justamente nesse momento que eu percebo que eu estou falhando em não me comunicar claramente com as pessoas, né, e aí eu tento reverter, mas a assim, é é é um pouco difícil, pois passo um bom tempo na universidade, com aquela linguagem, e vice-versa, às vezes eu falho quando eu tento f trazer uma linguagem, eh, tão popular, m mas simples na universidade. E assim, claro, as pessoas sabem da da nossa origem, né, mas, entretanto, elas esperam e elas nos cobram pra que temos uma linguagem mais intelectual na universidade. É isso que acontece.
Olha aí, que legal. Hum, eu percebo. Ma mais simples, né, popular. Ai, percebo. Percebo, essa essa como é que eu posso dizer? Esse conflito, né, interno que você fica, "Caramba, nesse ambiente eu preciso, eh, demonstrar mais seriedade, né, ter uma linguagem mais, eh, enfim, menos popular, né". Então assim, eu acho que o o segredo da comunicação, eh, que ela nos traz, é justamente a gente poder trabalhar com diversas formas, né. Não existe uma forma única, né, de se comunicar. Eh, então eu tudo bem, né, você na faculdade, eu acho até que, eh, você precisa, realmente, estar compatível, né, d com aquilo que é esperado de você, mas também se acontecer de você trazer uma linguagem mais simples, eu acho que tudo bem também, sabe. Eu acho que você não precisa ser tão exigente, porque eu acho que você tá se cobrando muito, né. E quando você vier pra sua família, você tá com seus filhos e tudo, eu acho que é o momento de você, realmente, eh, se desprender dessa cobrança, e e ser menos eh eh, ser mais generoso, vamos dizer assim, ser mais generoso con consigo mesmo, <smacks lips> e e e poder treinar isso, e e não misturar essa essa linguagem mais coloquial com uma linguagem mais mais simples, né. E aí foi aquilo que eu te falei, às vezes, eh, essa expressão que você falou: "Às eu sinto que quando eu trago a minha expressão, quem eu sou, da onde eu vim, eu acabo me conectando melhor com as pessoas que estão, eh, fora, né, desse ambiente". E mesmo você usa dentro dessa u da universidade, eu acho que você também pode trazer essa essa coisa mais leve, fazendo essa comunicação não-verbal. Porque é uma forma de você trazer leveza, não não deixar de ser quem é, né, não ferir a sua identidade, né, e você poder se adequar a vários ambientes, porque a comunicação permite isso, né.
Exato. Exato. Sim, sim. Sim. Exato. Sim, sim. Sim. Sim, claro, claro. Eu percebo essa questão, e faz todo sentido pra mim, eh, a buscar realmente quem eu sou, de onde eu vim, a minha formação inicial antes da universidade, pra tentar me conectar melhor com as pessoas e assim, com certeza, o objetivo é ser compreendido, né. Eh, não me cobrar tanto, é uma dica muito importante, pois o perfeccionismo e a exigência acadêmica, eh, nos tornas nos tornam perfeccionista, eh, até às vezes sem, eh, sem nos perceber-me, fora da da universidade, muito bem colocado. E é é uma ideia bastante, eh eh, sugestiva, e acredito que vai melhorar sim. Eu vou colocar em prática tudo isso que você falou. Buscar melhorar, em todos os sentidos. Não ferir, nem trazer desconforto nem pra mim, nem pra aquelas pessoas que estão tentando se comunicar. Eu te agradeço muito pelas tuas dicas, pelas tuges sugestões, foram de grande valor. Acredito que vão que vão melhorar muito a minha vida, a qualidade de vida q das pessoas que estão ao meu redor, e vou colocar em prática, sim.
Fora dela, né. Olha, que legal, fico muito feliz, realmente, de poder ter te ajudado. Reflita sobre tudo isso que eu falei e um pergunte, pergunte às pessoas, né, "Olha, como é que eu estou? Né, eu estou m me comunicando bem, você compreendeu?". Eu acho que esse feedback também, de fora, pode também te ajudar. E realmente eu fico feliz, e estou aqui sempre que você precisar, pra essa questão, outras questões, tá bom?
Sim. Tá bom, muito obrigado.
Tchau, tchau.